Evet. Kesinlikle öbür türlü çünkü zaten bu yemek top toparlanması, işte, herkesin masada olması aynı anda bir kültürel bir şey bir, eee, aynı zamanda insanlar şu anda çalıştığı için bir birbirini zaten göremiyorlar, çalışan insanlar. O aslında Evet, d d dediğin gibi sosyalleşme aracı. Onda da s çocuğu yok sayarsan çocuk nasıl var olacak?
Hı hı. Mutlaka. Tabii. Aynen öyle. Yani o o bana biraz böyle şey iyi geliyor: Ya, o noktada, hani, ya, ben çocuğuma işte o yüzden öğretmeye çalışıyorum. Iıı, ya, benim kadar zevk alır almaz bilmiyorum ileride bundan ama, eee, belli, iii, bir çerçevede saygı unsuru, diğer insanlara da saygı olarak belli bir miktar o sofrada kalınması gerektiğini Ya, bir de güzel bir ortam oluyor orada. Biz şakalaşıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz falan filan. Hani, Türkiye'ye gittiğimizde falan da aynı şekilde. Çocuğun da hoşuna gidiyor mesela benim. Yani o insanlara bir sürü insan, böyle, masada oturuyor, onları dinliyor, ona bakıyor, ona bakıyor. Iıı, böyle, şey, hani, çocuğu da ondan mahrum etmek gibi de geliyor bana, bu arada. Onu
I hı hı. Hı hı. Ha ha. Hı hı. Tabii ki. Hıı. Tabii ki m <chuckles> Hıh. Tabii, çocuk da kendini değerli hissedir değerli hissedecek çünkü zaten o, ııı, bir şeylerin zamanla farkına vardığı için, eee, "Ha, evet benimle konuşuyorlar, ben de onlarla konuşmalıyım ki" Çocuk, eee, aynı zamanda konuşmayı da ilerletmesi gerekiyor. Eee, zaman zamanla kendi kelime dağarca dağacığını da yükseltmesi gerekiyor. Peki, şöyle bir, ııı, sorum vardı: Çocuğunda asla asla istemeyeceğin bir, eee, alışkanlık ne olabilir? Bu tablete bağımlı olmasından tut veya daha farklı bir alışkanlık, "Evet, çocuğum da olmasın." dediğin var mı?
Değil mi? E, tabii. Evet. <chuckles> Eee, ya valla çok ben böyle büyük konuşmak istemiyorum ya. Büyük konuştuğun şey gelir seni bulur ondan sonra hani. Olmasın derken yemek üzerinden mi soruyorsun bunu?
<chuckles> E, öyle oluyor. Ya, genel olarak hem yemek hem de genel olarak çocuğunun
Geg E, gene aslında, tabii, uyuşturucu gibi bir şey <chuckles> istemem hani. O onu istemem. Yani.
Evet, evet, evet. Umarım olmayacaktır, umarım. Ama, ııı, senin gibi bir anneden ben olacağını düşünmüyorum, teşekkür ederim. Iıı, çok güzel bir konuşmaydı. Büyük zevk aldım.
<chuckles> İnşallah.